いや、ほんとにそうで、イライラししたりとかすると、ハーブを見ますね。<chuckles> とりあえずといずハーブ見ます。はい。<laughs> はい。
はい。 はい、うんうん。 <laughs> あ、あ、もう とりあえぶあの、うん、なんか、あの、気持ち、なんかこう、見ると結構こう、ほなんか、ね、落ち着く、<laughs> そこにある。<laughs> うんうんうん。<laughs> ね。うん、うん。なんか、ま、分かる気が
そう、で <laughs> はい。そうですね。そう、も、そうです。<chuckles> ほんと、なんか、こう、自然なもの見るとね、なんかホッとしますよね。ぐんとね。
うん、うん。 ああ、うん、なんか緑を見るといいって言いますよね、なんかね。<laughs> うんうん。
うん、あ、そうなんですよ。なんか、むスマホとか見ても余計になんかね、思いが募るんですけど。<laughs> なぜか、うん、ね、は花お花とか。うんうんうん。
ああ。<laughs> いやううん。 スワオトホンね。うん。そう。あの、イライラを、ん、あの、軽減させる役にはあんまり立たないですよね。スマートホン。電子機器みたいなやつは。うんうん。
いや、そうですよね。何でしょうね、ほんとに。便利で楽しいんですけどね。
うん、そうそう。やっぱ自然のものを見るのがいいですよね、そういう時は。
あ、ほんとそうですね、多分目とかにもいい気がしてて
うん。 あ、ほんとにそうですね。うん。
ね、やっぱようがなんですかね、よくその、ね、メカニズムよく分かんないですけど、私はホッてした、目目もなんかちょっと緩む気がして。
うんうん。うん。 うーん、はい。いや、うんうん。ああ。うん。 うん、いや、その通りですね、いや、あの、自然の、あの、お話いっぱい聞けて楽しかったです。ありがとうございました。
うん。 あ、こちらこそ聞いていただいてありがとうございました。楽しかったです。
はい。